अच्छा, अच्छा।
तो आज तो बड़ी विचित्र घटना सुनने को मिली।
अच्छा ऐसा क्या
वो कोई बेचारा कोई अ, साउथ की यात्रा से वापिस आ रहा था
अरे! अच्छा।
तो ये जो अ, धारवाड़ का जो एरिया पड़ता है अ, महाराष्ट्र के आस महाराष्ट्र के बॉर्डर के
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।
वहाँ पे वो अपने परिवार के साथ में था और कुछ उसको सहयात्री कोई परिवार जैसे ही मिल गए।
हाँ, हाँ।
तो उन्होंने कोई ट्रेन में बातों-बातों में उ नॉर्मल करते ही है ना अपन भी लोग फूड वग़ैरह शेयर कर लेते हैं और कर लेते हैं। तो सर क्या बताऊँ आपको, वहाँ पे कोई फूड शेयर किया और आप जान सकते हैं उनके साथ क्या हुआ?
हाँ, हाँ, हाँ। उम, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ और वो नहीं मतलब क्या मैं
अंदाज़ लगाइए?
क्या कि मतलब क्या उसमें पॉइज़निंग थी क्या? फ़ूड पॉइज़निंग होगी?
वो सर ऐसे बेहोश हुए वहाँ पर, कि मतलब उनको होश आया सर यहाँ पे कोई मध्य प्रदेश के पास आते-आते।
अ, ओह! ओह! माय गॉड तो, क्या मतलब सामान वग़ैरह ले गए क्या?
अब बताओ आप? सब कुछ ले गए क मतलब उनके उसकी वाइफ साथ में थी, दोनों बच्चे साथ में थे, मेरा फ्रेंड साथ फ्रेंड तो नहीं कह सकते उसको ब थोड़ा-सा अ, डिस्टेंस में है, एक एक्विनेंटेंस कह सकते हैं, तो उसकी हाय हैलो हो जाती है। एंड इस क्लेरिकल अ, ज जॉब में है, तो उससे हाय हाय हैलो हो जाती है स महीने में 1 आध बार मिल भी लेते हैं।
और ठीक है, कल ही का हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। मैं समझ हाँ। हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ, वो होता ही है होता ही है। बिल्कुल।
तो हाँ, तो उसके साथ सर ऐसा हो गया कि, ये मान लीजिए कि मतलब 12-13 घंटे बाद होश आया उनको।
अरे! वाई मतलब सभी चीज़ें जो भी चीज़ें वो लेके आए होगें, वो चीज़ें
जी, जी, जी, जी, मतलब उसने हाथ में अंगूठी पहन रखी थी, वो ले गए, एक चाँदी का कड़ा था हाथ में, उसको काट कर ले गए। उसकी वाइफ के कान के नाक का काँटा तक ले गए, मंगलसूत्र, नाक का काँटा पैर में पायल और उसके 2 बच्चियाँ हैं, दोनों बच्चियों के पैर में पायल थी वो ले गए, कैश ले गए, सामान ले गए, सब-कुछ ले गए सर।
उस समय भाई, इसका मतलब जो हुँ। वग़ैरह सब चीज़ें ले गए होगे?
हाँ, हाँ और वो उसमें फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल कर रहे थे।
तो, क्या हाँ, तो
तो कैबिन में कोई सँभालने भी नहीं आया।
अरे! यही तो मैं यही तो मैं पूछने वाला था अभी, कि क्या मतलब वो 2 ही लोग थे क्या, मतलब 2 ही परिवार थे क्या? और ने भी देखा होगा। तो ये तो मतलब तो कैसे
जी, जी। हुँ, वो फ़र्स्ट क्लास एसी में थे, तो वो तो एक वो अपने कूपे में तो 4 ही लोग थे।